तो देखिए मैं कहीं न कहीं काफ़ी दिनों से काफ़ी परेशान चल रहा हूँ, अपने काम को लेकर, मैं अपने मैं आपको सही बताऊँ तो मेरे को प्रमोशन का अब लग रहा है कि मैं प्रमोशन चाहिए। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, मैं पिछले 2 साल से उस कंपनी में काम कर रहा हूँ और अब मैं एज़ अ, फ्रेशर जॉइन किया था उस कंपनी में, जब मैं बिल्कुल ही कॉलेज से निकला था। तो मुझे अब ये लगता है कि अब मेरे को 2 साल हो गए और मैंने इस कंपनी को बहुत अच्छे से अपना समय दिया है जिंदगी का, मैं सारा काम अच्छे से किया जो मुझे जो मुझसे माँगा गया मैं उससे ज्यादा अगर मुझसे 100% की उम्मीद करी गई तो मैंने एक 200 परसेंट डिलीवर करा है कहीं न कहीं अपनी तरफ से। तो कहीं न कहीं मुझे जो है लगता है कि मुझे जो प्रमोशन मिलना चाहिए। अ, मुझे प्रमोशन से साथ-साथ मतलब जैसे सैलरी भी बढ़ती है कहीं न कहीं, तो मुझे लगता है कि मैं उस क मेरे को मिलना चाहिए अपनी जिंदगी में और मैं क्यों नहीं वो लेना चाहूँगा? तो मेरे को अब यही ह लग रहा है कि जैसे मेरे को अब 2 साल होने को तो आए, मैं 2 साल से अपने एक मैनेजर के नीचे काम कर रहा हूँ, तो मुझे कहीं न कहीं अंदर से बहुत संकोच सा महसूस होता है जब मैं सोचता हूँ कि मैं उनसे जाके कैसे बात करूँ? थोड़ा डर तो लगता है मुझे कि क्योंकि मैंने फ्रेशर की तरह जॉइन किया था इस कंपनी को, तो मैंने सब कुछ यहीं पर सीखा है। मैंने अपना सारा काम, अपना सारा जैसे आप हैंडल करते हैं स्ट्रेस को सब सीखा है उनके अंदर नीचे। उनके अंडर काम करके। पर मुझे अब थोड़ा डर सा लगता है कि अगर मैं उनसे जाके माँगूँगा कि मेरे को प्रमोशन चाहिए या मुझे सैलरी बढ़ा दो या मेरे को ये, या मुझे और अच्छी पद पे बिठाओ तो मुझे कहीं न कहीं डर सा लगता है कि वो कैसा जवाब देंगे सामने से। मुझे ये भी लगता है कि कल को वो ये ना बोल दे कि तुम जो है गलत माँग रहे हो या तुम्हारी जो तुम्हारे जो माँगना है वो गलत है, तो मुझे इसको लेके बहुत चिंता महसूस हो रही है कुछ समय से। जैसे आपको बता रहा हूँ मेरे को 2 साल हो गए हैं तो कहीं न कहीं 2 साल के बाद हमें लगता ही है कि थोड़ी सैलरी बढ़नी चाहिए, अच्छी सैलरी होनी चाहिए। क्योंकि मेरे को भी जिंदगी में आगे शादी का सोचना है, बच्चों का सोचना है। तो अभी मेरे को काफ़ी चिंता है इसके इस विषय में कि मैं कैसे जाके अपने आगे अपने मैनेजर से अपने बॉस से बात करूँ कि वो मेरी बात समझें। तो मुझे इससे इस इसी विषय में आपसे सलाह चाहिए कि आपको क्या लगता है कि मुझे कैसे इसके बारे में बात करनी चाहिए?
अच्छा। क्या? ठीक है। जी। ठीक है। हुँ। बिल्क हुँ। जी। जी, जी। बिल्कुल। ठीक है। जी, बिल्कुल, मैं आपकी बिल्कुल सहायता करूँगी, और मैं बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि आपका आप जो चाहते हैं, वो आपको मिले। पर मुझे कुछ आपसे कुछ सवाल पूछने हैं उससे पहले। आप मुझे बताएँगे कि आपने अब से पहले आज से पहले कभी प्रमोशन के लिए अ, कभी आवेदन दिया हो, या आपने अ, किसी से ए विमर्श लिया हो, या कभी किसी से इस बारे में अ, बातचीत की हो?
जी, बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ, जैसे ऊँ, मैंने आपको बताया कि मैं फ्रेशर की तरह जॉइन किया हूँ इस कंपनी में। तो मैं 2 साल पहले कॉलेज के बाद ही मैंने जॉइन किया इस कंपनी के अंदर। तो मैं सही बताऊँ, तो मैंने आज तक कभी प्रमोशन के लिए बात नहीं करी। बट मैंने जो आसपास के जो मेरे लोग हैं, जो मेरे साथ और काम करते हैं, मैंने कहीं न कहीं उनसे बर जाके बात ज़रूर करी है इसके बारे में, कि ब क्योंकि वो पिछले 6-7 साल से इसी जगह इसी टाइप के इस कंपनी में नहीं बोलूँगा, दूसरी कंपनी से भी काम करके आएँ हैं कहीं न कहीं। तो उनसे सिर्फ़ बैठ के बातचीत ज़रूर करी है कि कैसे प्रमोशन माँगते हैं, या वो कैसे करते हैं, क्योंकि वो कहीं न कहीं उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझसे, तो उनको ज़्यादा अनुभव है मुझसे कि कैसे इन सब चीजों को हैंडल करा जाता है। तो मैं उनसे बैठ के कहीं न कहीं बातें ज़रूर करी हैं इन सब चीजों को लेकर कि वो क्या सोचते हैं, वो कैसे करते हैं इन सब चीजों के अंदर, या वो क्या करते मेरी जगह पे। तो उन्होंने वो सुझाव तो दिए हैं कि, "जैसे तुम बैठ के बात करो मैनेजर से कि तुम" मैं जा के बात करूँ, मैं मेल डालूँ, मैं एक ल मतलब उनसे, उनसे समझने की कोशिश करूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। पर कहीं न कहीं देखिए, वो अलग लोग हैं, वो थोड़ा अलग प्रव अलग अ, किस्म के लोग हैं, मैं अलग किस किस्म का आदमी हूँ। और मैं कहीं न कहीं मेरा पहली बार है प्रमोशन माँगने का, तो मैंने आज तक क्योंकि माँगा नहीं है प्रमोशन, अपना हक़ नहीं ऐसे कभी ब जताया। तो कहीं न कहीं एक अंदर डर भी है क्योंकि मैं अभी छोटा भी हूँ सबसे, तो कि वो कैसा सामने से मेरे को बोलेंगें, कि कहीं वो गुस्सा ना हो जाएँ, कहीं वो मुझे चिल्ला ना पड़ें कि ये क्या तरीका होता है। कहीं कहीं वो मुझे कल को ये ना बोलें कि, "ये तो बंदा सिर्फ़ अ, प्रमोशन या पैसे के लिए काम करना चाहता है, इसको और कोई मतलब नहीं है इस कंपनी से।" तो मुझे इस को बात का थोड़ा डर भी रहता है कहीं न कहीं।
जी, जी। ठीक है। अच्छा। ओह! ठीक है। ठीक है। हुँ, हुँ। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, ठीक है, समझ गई मैं आपकी बात। अ, तो आपने अपना जो भी ज जैसे कि अभी आपकी वर्तमान में जो भी भूमिका और ज़िम्मेदारियाँ हैं, आपकी कंपनी के अंदर अ, आपने वो क्या हैं? मतलब किस तरह का जो है, वो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं कंपनी में और अ, जो आपने अभी तक उपलब्धियाँ हासिल करी हैं, क्या आपने वो नोट की हैं कहीं या फिर आपको पता है कि आपने क्या-क्या उपलब्धियाँ हासिल कर ली हैं अब तक, जो 2 साल में पिछले?
जी, बिल्कुल, अगर मैं आपको अपने काम के बारे में बताऊँ, तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह काम कर रहा हूँ एक कंपनी के अंदर। और जैसे मैं आपको सही बताऊँ, तो पिछले 2 सालों में मेरे को हमारे यहाँ पर ऐसे होता है कि एक स्टार ऑफ द मंथ बोलते हैं, होता है। तो मुझे पिछले 2 सालों में, अगर मैं आपको बात करूँ, तो मुझे कहीं न कहीं 12 या 13 बार वो स्टार ऑफ द मंथ मिला है, जो हमारी कंपनी में नोट किया जाता है खुद ही। उसमें मैं, जो है, एक लिखा जा ले हमारे उसमें आता है कि, "हाँ, इस बंदे को इतनी बार हमने स्टार ऑफ द मंथ के लिए हमें दिया गया है।" पैसों से अलग उसमें जो है, हमें एक वो मिलता है कि एक एक कहीं न कहीं कॉन्फ़िडेंस तो बूस्ट होता ही है और सही बताऊँ, तो जैसे लास्ट ईयर जो था, मेरे को उसमें स्टार ऑफ द ईयर का भी वो मिला था कि सबसे ज़्यादा मैंने काम किया था पूरे साल में। तो कहीं न कहीं वो सब चीज़ें मैंने कहीं नोट डाउन नहीं करा है, पर हाँ, जैसे मेरे मैनेजर को पता है कि ये बंदा इतना काम करता है, क्योंकि उसी ने मेरा नाम आगे दिया था, इन सब कामों के लिए। दूसरी बात, एक और बात मैं आपको सही बताऊँ, तो जैसे कोई भी बड़ा काम होता है, जिसमें कोई ज़िम्मेदारी का काम होता है, तो मेरा मैनेजर जो है, मुझे ही बुला के बोलता है कि, "हाँ, ये कर दे या ऐसे कर दे या इसको ऐसे कर दे या उसको वैसे कर दे।" तो मुझे कहीं न कहीं हमेशा एक ज़िम्मेदार उ ज़िम्मेदारी दी गई है हर काम की, कि, "त तुम ये कर दो, तुम वो कर दो।" तो मुझे ये लगता है कि जब मैं ज़िम्मेदारी से इतना काम कर रहा हूँ, तो कहीं न कहीं मुझे उसका एक हक भी मिलना चाहिए कि हाँ, मैं इसक ये डिज़र्व करता हूँ अपनी लाइफ़ में। तो म मैंने एक बात ये ज़रूर करी है, मैं सही बताऊँ, तो कि हाँ, मैंने जो है, पिछले 2 सालों की अगर मैं बात करूँ, तो मुझे एक उपलब्धियों के नाम पे ज़रूर ये मिला गया है कि एक ज़िम्मेदार मैं हूँ, ये सबको पता है और दूसरी बात, मेरे को जो, जैसा आपको बताया मैंने, स्टार ऑफ द मंथ या स्टार ऑफ द ईयर दिया गया है, जो सबके सामने मिला है मुझे। तो कहीं न कहीं वो सबके ज़हन में तो है ही कि, "हाँ, ये बंदा काम करता है।" जी।
ठीक है। जी, बिल ओह! ठीक है। जी, हाँ। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अच्छा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा। अ, ठीक है, तो अ, आपके आसपास जो लोग हैं, मतलब जो आपके मेंट मेंटोर हो सकते हैं या फिर आपके जो साथ में काम कर रहे हैं, आपके साथी जो हैं अ, ऐसा कोई है आपके, जो आपको समर्थन भी देता हो और आपको एक ईमानदार फ़ीडबैक भी देता हो, है ना? जिससे कि आपको पता चल पा रहा है कि हाँ, आपका जो काम है, वो प्रमोशन योग्य है या नहीं है? ऐसा कोई साथी है आपके स आसपास?
जी, बिल्कुल, अगर मैं बात करूँ, जब से मैं जिस टीम लीडर के नीचे काम करता हूँ, वो टीम लीडर जो है, वो वो मेरे को काफ़ी मेरे से अच्छे से हम दोनों बात करते हैं। तो हमारी अच्छी, काफ़ी अच्छी दोस्ती है। तो उससे जब मैं बात करता हूँ, तो हमेशा मुझे यही कहता है कि, "कार्तिक तुम अ, तुम बहुत अच्छा काम करते हो या तुम एक बहुत काबिल अ, वो हो, आदमी हो।" तो कहीं न कहीं जब वो ऐसे बात करता है, तो मेरे को अच्छा लगता है सुन के और वो हमेशा यही बोलता है कि, "जब तुम्हारे को हम इतनी ज़िम्मेदारी वाला काम देते हैं, तुम हमेशा ज़िम्मेदारियों से काम करके लाते हो, कहीं न कहीं।" तो मैं हमेशा यही मानता हूँ कि जब जैसे मैं आपको बताया कि जैसे मेरा टीम लीडर है, तो मैं उसकी बात को काफ़ी अहमियत देता हूँ अपनी लाइ ज़िंदगी में, अपने काम को लेकर, कि, "हाँ, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? वो मेरे बारे में क्या कर रहा है?" तो कहीं न कहीं जब मैं आपको सही बताऊँ, तो मैं उसी से बात करता हूँ, उसे ही जाके समझाता हूँ कि मैं उससे बात भी करी है इसके बारे में। पर वही बात हो जाती है कि कहीं न कहीं वो एक अलग है। एक अलग शख्स है, मुझसे वो 10 साल बड़ा है, तो उसके लिए बोलना थोड़ा ईज़ी है, आसान है और मेरे लिए थोड़ा उस चीज़ को करना मुश्किल हो जाता है कि जैसे अगर वो बोल रहा है कि, "जाके तू बात कर ले उनसे और वो क्या ही बोलेंगे?" पर कहीं न कहीं क्योंकि मैं नया हूँ, तो मुझे उनसे डर तो लगता ही है। पर अगर मैं बात बोलूँ, तो जैसे मेरा टीम लीडर की मैं आपको बात बताऊँ, तो उनसे मैंने जो बैठ के बात करी है, तो उनका एक काफ़ी सही बताऊँ, तो एक पॉज़िटिव अ, वही रहा है कि, "हाँ, कार्तिक तेरे को मिलनी चाहिए प्रमोशन।"
हाँ जी। अच्छा, अच्छा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा। ठीक है। ठीक है। हाँ। अच्छा। हुँ। ठीक है। हुँ, हुँ। अच्छा, ठीक है। मैं अपनी आपकी सारी बात समझ गई हूँ और मैं आपको ये सलाह देना चाहती हूँ कि आप देखिए अ, प्रमोशन के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, वो बिल्कुल भी आपके लिए ग़लत नहीं है, बिल्कुल जायज़ है। क्योंकि आपको ऑलरेडी यप अप एस एक ही कंपनी में 2 साल हो चुका है और सेम स आपके पगार पर उस काम को कर रहे हैं, सेम काम को। और इतने 2 साल के अंदर आपने बताया, जैसे आपने काफ़ी कुछ जो है अभी तक अ, उपलब्धियाँ हासिल भी करी है। तो देखिए, ये दो तरीके हो सकते हैं, जो आप दो तरीके अपना सकते हैं, जैसे कि आपके टीम लीडर भी आपको बता चुके हैं। आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं अपने जो हायर अथॉरिटी है या और उस मेल को आप एक प्रॉपर मेल फ़ॉर्मेट बना सकते हैं। जैसे कि उसमें आप अपनी सारी उपलब्धियाँ उनको बता सकते हैं कि इस इस मंथ में, मैं स्टार ऑफ़ मंथ रहा हूँ। और इस साल में मैंने इतना जो है अपना अ, पूरा टारगेट जो भी आपका है, वो अचीव किया है या कुछ भी, जो भी आपने उपलब्धियाँ जिस-जिस समय पर अ, हासिल की है, वो आप उनको एक प्रॉपर एक फ़ॉर्मेट में बनाकर मेल ड्रॉप कर सकते हैं। या फ़िर दूसरा तरीका हो सकता है कि आप जाएँ और जाकर सीधे अपनी हायर अथॉरिटी से उनसे बात करे कि सर और मैडम मैंने अभी तक ये-ये किया है। इस कंपनी को मैंने इतना दिया है। मैं ऐज़ अ फ्रेशर आया बेशक था, लेकिन इस 2 साल के अंदर मैंने इतना अपने आप को अपस्किल भी किया है और मैंने ये सब सीखा भी है कंपनी से और मैंने ये सब सब कंपनी को दिया भी। ठीक है। अब क्योंकि आपने इतना जो अभी तक आपने जितनी भी उपलब्धियाँ हासिल करी है, वो ग़लत नहीं है, जायज़ है और आपका प्रमोशन का प्रमोशन के लिए अ, बोलना और माँगना प्रमोशन, वो भी जायज़ है। तो उसके लिए आवेदन करने के लिए आपको इतना सोचना और डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए, आपका हक है वो आप हक से उसको माँग सकते हैं अपने प्रमोशन को, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना कुछ दिया है कंपनी, इतना कुछ सीखा है कंपनी से, अपने स्किल्स में इतना अ, आपने ऑलरेडी अ, उसको अपस्किल किया है खुद को और आप जैसे बता रहे हैं आप बहुत काफ़ी हद तक आप कई बार जो है स्टार ऑफ़ मंथ भी रहे हैं। तो वो आपका हक है, वो कंपनी आपसे नहीं ले सकती। तो आप जाइए अपने सी आपके जो भी हायर अथॉरिटी है उनसे डायरेक्ट जाकर बात कीजिए और मैं आपसे को ये ज़्यादा मुझे बेहतर लगता है कि आप एक मेल जो है अ, ईमेल के थ्रू से इस बारे में डिस्कशन करें, ताकि वो आपका रिकॉर्ड पर रहे कि आपने प्रमोशन के लिए आवेदन दिया था। अब उनका क्या रिस्पॉन्स आता है, वो क्या आपको उत्तर देते हैं, वो भी उसको मेल पर ही दे ताकि आपको पता रहे और सामने आप किसी से आगे बात भी करे, तो आप दिखा सके कि हाँ मैंने में मैंने प्रमोशन के लिए आवेदन दिया था और मुझे ये-ये दिया गया वापस उत्तर में। तो मुझे लगता है कि आपको मेल के लिए मेल के साथ जाना चाहिए और इस बट मेल में सब कुछ आपको उसमें इंक्लूड करना है। सब कुछ उसमें डालना है कि आपने क्या-क्या उपलब्धि उपलब्धियाँ हासिल करी हैं। आप कितनी बार स्टार ऑफ़ मंथ रहे हैं? आपने कौन-कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया है। कौन-कौन से प्रोजेक्ट में आपने बहुत अच्छा काम किया है? वो सारी चीज़ें उसमें डाल सकते हैं। ठीक है।
अ, जी बिल्कुल, जो आपने सलाह दी बिल्कुल मेरे को बहुत अच्छा लगा सुन के मुझे कहीं न कहीं अंदर से एक <clicks tongue> कॉन्फिडेंस भी आया कि मैं जाके बात करूँ। और आपने जो बोला जैसे मैं मेल एक लिख कर भेजूँ, तो मैं बिल्कुल वही करूँगा। मैं एक मेल लिख के उनको भेजूँगा, जिसमें मैं अपनी उपलब्धियों को मैं लिखूँगा कि हाँ मैंने क्या-क्या करा है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अगर वो उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तो मेरा वो ज़रूर मेरे को प्रमोशन के लिए ज़रूर आगे भेजेंगे। नहीं नहीं भी तो वो मेरे को बताएँगे, हम बातचीत तो शुरू होगी एक तरह से कि हाँ भाई मेरे को ये प्रमोशन चाहिए। तो कहीं न कहीं अपने जब मैं बात आगे रखूँगा तभी उस चीज़ के ऊपर एक काम शुरू होगा। तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
जी, जी। बिल्कुल। जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात। जी। इ मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा और मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको आपका प्रमोशन जल्दी मिले। और आगे कभी भी आपको कभी भी ऐसी कोई समस्या आती है तो आप बिल्कुल मेरे से बात कर सकते हैं किसी भी समस्या के बारे में।
जी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद।
बहुत, बहुत धन्यवाद।